ค่ะ ๆ อืม ก็คือเรา อือฮึ
พอได้ฟังแบบนี้มันก็เกิดอารมณ์โมโห ใช่ค่ะ
อืม ก็คือเวลาที่เราทำงานผิดพลาดเนาะ คือรอบ คือรับสายไม่ทัน มันทำให้เกิดความเสียหายกับลูกค้า อย่างงี้ใช่ไหมคะ แล้วหัวหน้าก็เลย มาติติงเรา อย่างงี้ใช่ไหมคะ แล้วตอนที่หัวหน้าติติงเนี่ยน่ะค่ะ เขาติติงแบบด่ารุนแรงไหม? หรือว่าเขาติติงโดยที่แบบว่าให้คำแนะนำมาด้วยว่า "เออ เธอควรจะทำอย่างงี้ ๆ นะ" อะไรเงี้ย มันเป็นแบบไหนเหรอคะที่ทำให้เราโกรธเนี่ยน่ะค่ะ?
อา ใช่ค่ะ อา ใช่ค่ะ เออ ก็คือด้วยนิสัยของเขาเนาะ เขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรุนแรง การพูดของเขาก็จะรุนแรงเลยค่ะ ก็ต่อว่าเลย ต่อว่าต่อหน้าทีมแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ชี้ตัว อย่างเงี้ยค่ะ บางครั้งเราก็ อ่า รู้สึกว่าลักษณะเนี้ยเราจะรับไม่ค่อยได้
อ๋อ อืม ๆ โอ้โฮ อืม ๆ ค่ะ
เนาะ แต่ทีเนี้ยจริง ๆ <chuckles>
อ๋อ เพราะว่าเหมือนเค้าใส่อารมณ์ใช่ไหมคะ เหมือน เหมือนติอย่างรุนแรง แล้วต่อหน้า หน้าคนอื่นด้วย ใช่ไหมคะ มันก็เลยทำให้เราโกรธและไม่ ก็มีอารมณ์ ใช่ไหมคะ เหมือน เหมือน เหมือนทั้งโกรธทั้งอาย อย่างงี้ใช่ไหม? อ๋อ
อา ๆ ใช่เลย ใช่ ๆ ใช่ มันตั้งรับไม่ทันด้วยค่ะ ว่า "เอ๊ะ ทำไมหัวหน้าใส่ขนาดนี้เลย" อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งบางทีเขาน่าจะถามเราก่อน "เออ มัน มันเกิดเหตุการณ์อะไรเหรอ" อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะได้รู้สึกว่า เออ เรา เราอยากอธิบาย อย่างเงี้ยค่ะ แต่บางครั้งมัน มัน มันก็รู้นะคะว่า เออ บางทีมันอาจจะเพราะว่างานมันมาพร้อมกันทีเดียว มันก็เลยทำให้เราแบบพลาดส่วนนี้ไป แบบเนี้ยค่ะ หรืองานอีกส่วนหนึ่งอะมันจำเป็นต้องใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่ง หรือบางทีเราอาจจะเผลอที่ว่า อ่า ให้เวลากับส่วนนั้นเยอะเกิน
เออ ๆ อ๋อ โอเค อืม ๆ อะฮะ